Ja, also erst mal zu der 1. Sache mit diesem diesem Sleep Modus. Ähm, ich weiß, dass es den gibt, den habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Äh, ich werde es mal ausprobieren, äh, weil ich muss oft ans Handy beim Lernen auch auch für's Lernen, ne? Also, ich muss dann mal auf ChatGPT was gucken oder googeln oder so was. Ähm, und da ist es halt nur so, wenn ich dann auf'm Handy sehe, okay, Instagram oder TikTok, äh, irgendwelche Notifications, gehe ich da, ähm, ja, ganz schnell drauf und vielleicht würde das tatsächlich so 'n bisschen mir helfen, wenn ich gar nicht sehe, was ich für Nachrichten bekomme, ne, und dann dann lasse ich mich auch, äh, generell nicht ablenken davon, ne? Und zu der 2. Sache ähm, ja, es könnte auf jeden Fall 'ne 'ne Lösung sein. Es wird wahrscheinlich am Anfang sehr komisch sein, da meine eigene Stimme dann zu hören, ne? Aber es ist auf jeden Fall auch 'n Weg, dann, äh, irgendwie w was aufzunehmen und, ähm, ja, wie wie so 'n diese dieser Radiovergleich hat mir gerade gefallen äh, dass ich mir dann selber zuhöre irgendwo, ähm, und mir selber dann auch die Sachen beibringe. Das werde ich auf jeden Fall auch mal probieren und, ähm, ja, also es waren echt gute Tipps und echt gute Ideen bei dir äh, von dir dabei.
Mhm. Das freut mich sehr. Und schau auch mal, wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel anstatt, äh, auf'm Handy zu googeln oder ChatGPT zu verwenden, wenn du vielleicht noch irgendwo wenn ihr in 'ner in 'ner im Haus irgendwo vielleicht noch 'n alten Zweitgerät habt, sage ich mal, 'n anderen Laptop, hm, 'n iPad, irgendwie was anderes, was jetzt nicht dein Handy ist, an dem du die Sachen auch machen könntest, würde dir das vielleicht auch noch helfen.
Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Danke, danke für die ganzen Tipps und auch für's Gespräch. Ich halt dich da dann auch auf dem Laufenden, wie's weitergeht.
Super, viel Erfolg.
Danke.